Allora, questa bellissima domanda. Principalmente per i regali, alle allo dipende innanzitutto quale persona si tratta. Ovviamente se è un familiar
Okay, quindi partiamo da quando tu devi fare un regalo a qualcuno, giusto?
Sì è una piccola selezione, diciamo, se è un amico e magari di una certa età, o un parente, uno zio giustamente decide un attimo in base a chi è, cosa regalargli appunto, se può essere una ma magari una coppia di fidanzati giovani, preferirei più, ehm, uhm, un magari una Smartbox o un viaggio in modo tale che possa fare appunto possono fa delle esperienze e ricordarsi che quell'esperienza, spero positiva, l'hanno fatta anche grazie a me. Invece sui
Mh-mh. Okay. Okay. Certo, ma, ehm, di base sei comunque una persona, ehm, predisposta a fare dei regali sai, ci sono anche le persone che detestano, uhm, fare dei regali perché non amano pensare a che cosa può piacere all'altro.
No, allora, lo faccio molto volentieri soprattutto a chi se lo merita e sono anche abbastanza bravo, cioè nel senso ho un buon sesto senso su che cosa oppure anche, uhm, magari faccio una conversazione con un amico, una persona, e rie riesco a leggere tra le righe e quindi il regalo magari a Natale mi piacerebbe una cosa o non riesco a comprarmi quella, ci penso io.
Diciamo che stai con le antenne dritte quando conversi con qualcuno.
Sì, o ovviamente anche adesso che più o meno siamo sotto lo lo quasi a Natale, manca un mesetto, quindi magari incominciano a uscire argomenti del genere, devo stare sempre con le le antenne su. Invece. <clears throat>
E nel caso ad esempio delle Smartbox, ehm, che dicevi prima, c'è un mondo ovviamente di di queste possibilità. Come fai a scegliere, ehm, ad esempio se un'esperienza in natura, un'esperienza ad esempio in un castello, un'esperienza di una cena. Cioè come ti orienti in tutto questo mondo di di esperienze?
Mh. Assolutamente sì. Sì, sì, sì, sì. A allora. <laughs> Questa è un'altra bellissima domanda perché, ehm, io facendo il cameriere, ehm, nei ristoranti non ho molto tempo, quindi mi informo, guardo e regalo dove vorrei andare io. Nel senso <laughs> eh esatto, però anche lì non sbaglio mai perché faccio anche gioco nei ristoranti, però lì mi viene più facile perché comunque, ehm, ci lavoro esatto, quindi posso dire: "Guarda puoi andare a mangiar lì e poi mi dici com'è perché magari son 2 anni che voglio andarci, ma non ci riesco." E lo stesso faccio con una località, dice "magari vorrei andare a vedere che ne so il Machu Picchu in Perù," ovviamente lì la Smartbox è un po' più impegnativa, però se c'è la possibilità <chuckles> esatto, poi se c'è la possibilità magari di fare un regalo condiviso ben venga, appunto ripe tornando al pensiero di prima che magari sono sul lì sul Maciu Picchu e pensano a Mike che me l'ha regalato e quindi è grazie a me che sono grazie a lui che siamo qua.
Mh-mh. Quindi sulla base di ciò che piace a te. È un tema di cui ti occupi, certo. Ma ti chiedo. Okay. Decisamente più costosa. Okay. Ma

Ti faccio un esempio. Ehm, nel caso ad esempio di experience rispetto che a un oggetto materiale, come può essere per esempio un maglione, ehm, se il maglione non va bene, ehm, la persona che è destinataria del regalo ti dice: "Guarda, non mi va bene la misura," oppure: "Io non posso portare i maglioni di lana, posso cambiare questo regalo?" Quindi, tu hai inserito all'interno del pacchetto, quello che è lo scontrino regalo, e la persona va nel negozio e va a cambiare con qualcosa che è più confacente ai suoi gusti. Nel caso di un' experience, come si può fare il cambio e come ti comporti se il destinatario del regalo sembra non apprezzare particolarmente il regalo che hai fatto?
Mh. Mh. Allora, ho 2 soluzioni, nel senso se se dipende un po' dal mio mood. Se sono un po' permaloso, eh, dico: "Vabbè, mi spiace ci vado io, oppure lo lo regali a qualcun altro senza offesa." <chuckles>
Okay. Che mi sembra sia la soluz la situazione che ti in cui ti sei trovato più spesso, avendolo fatto come primo esempio.
S sì, nel senso magari, io penso che queste persone perché poi su Smartbox, magari è un regalo che, ehm, ogni tanto va fatto quando non hai tantissime idee, quindi lui si sceglie dove andare, lascia anche una destinazione abbastanza libera. Se no quando, appunto, non è proprio gradito, posso oppure lo prendo io, oppure gentilmente già <laughs> eh, se beh, esatto, comunque co l'esperie co l'esperienza co l'esperienza, esatto e ho det: "Va magari se va male, ci vado io, è già pagato." Oppure, semplicemente mi informo, vedendo se ci sono soluzioni, perché anche lui ha imparato a essere un po', ehm, razionale non non dicendo sempre, va sempre bene o che le piaccia, quindi dico: "Mettiamo caso che al festeggiato festeggiato, non ve non piace questo regalo, può cambiarlo?" Fa: "Sì, viene qua, facciamo un buono oppure sceglie un'altra destinazione, più o meno dello stesso prezzo, comunque una soluzione c'è sempre".
Ah-ah. Ecco perché fai la scelta partendo da qualcosa che piace a te, perché così ti organizzi nel caso in cui <chuckles> Certo. Sì.

No, no, però ehm, ehm, la borsa comunque gli fa ricorda cioè, gli ricorda che gliel'ho regalata io, perché è da un po' anche da da quando ci sono conosciuti che me ne parlava di questa borsa che non ce l'aveva, la vorrebbe tanto. Così ho detto: "Va bene," un giorno senza dir niente, boh perché questo, un po' nel mio stile.
Un giorno questa borsa sarà tua. <giggles>
No, un gio no un giorno <laughs> no, un giorno dopo lavoro ho finito il servizio di pranzo, son andato a comprarla, sono arrivata e anche lei proprio più nello stupore, dice: "Ma cosa fai? Non c'era bisogno!" Però veramente, a me basta vederla felice.
Beh sicuramente ha dato dimostrazione a te di aver apprezzato questo questo regalo, questo pensiero.
Sì, sì, sì, ma poi anche vederla felice, comunque spensierata, contenta. Cioè, poi
È stato anche quello un regalo un po' per te.
Diciamo esatto, che <chuckles> lei m'ha regalato il joystick e io ho più tempo per me, però lei è felice e tranquilla, diciamo che poi non rompe le scatole a me, quindi ne <chuckles> di quel regalo <laughs>
Che pensiero chiaramente amoroso e attento di condivisione.
Sì di quel di quel regalo ne godo anch'io, ma in questa maniera diciamo. Quindi è stata una cosa abbastanza, uhm, reciproca.
Vorrei chiederti, sulla base dei destinatari, c'è un momento in cui diciamo un un limite di età, un limite anagrafico per cui smetti di regalare delle esperienze e passi solo ad oggetti materiali, intendo sulla base della persona a cui devi regalare?
Mah, no, no, perché secondo me l' età, non dico che è solo sì, sì, sì, sì, sì.
Cioè, a una nonna di 80 anni faresti ancora un regalo di un'esperienza?